Ya, ııı, son zamanlarda böyle çok, ıım, aslında böyle, eee, telefonla, işte, televizyonla, onlarla bunlarla böyle, eee, vakit geçirdiğimi fark ettim. Hani, şey, iş, hani, işi bir tarafa koyuyorum. Hani, o tarafta da, hani, zaten bilgisayardayım da. Eee, hani, boş vaktimde de, eee, aslında bunlarla böyle sürekli, hani, elime alayım, bir şey izleyeyim, eee, ya da ne bileyim, bir dışarı çıkıp yürümek yerine, ne bileyim, işte, Instagram'da 1 saat video izleyeyim ya da ne bileyim, böyle bir çıkayım, böyle kahve içeyim gibi ya da ne bileyim, akşam mesaisinden sonra 1 bira içi içeyim, eee, 2 tane bira patlatayım gibi şeyler yapmıyorum. Onun dışında öyle şeylere o boş vaktim aslında genel olarak böyle, ımm, nasıl diyeyim, daha dijitalde değerlendiriyorum biraz ve bu tarafta, hani, ne çok şeyim, eee, hani, ooo, derbederim bu konu hakkında, vah vah, gibiyim, eee, ımm, ne de böyle, hani, ımm, çok rahatım ama biraz da, hani, şey istiyorum artık böyle. Çok vakit harcamak istemiyorum aslında. O yüzden böyle varsa tavsiyen, eee, aslında harika olur böyle uygulayabileceğim şeyler. Eee, s o yüzden seninle bir konuşayım dedim.
Evet. Hı hı. Anladım, yani, aslında böyle, eee, şey dışında, iş saatleri dışında, ııı, daha böyle kafanı dağıtacak, seni rahatlatacak birtakım, eee, ihtiyaçların var. Yani, bir şeyler, eee, yaratmak istiyorsun. Eee, doğru mu anladım? Eee, ona dair bir tavsiyeye ihtiyacın var. Doğru mu anladım?
Imm, ya, aslında hem yaratmak da olabilir, eee, işin içinde ya da, hani, yani, nasıl desem, elektronik olmadan da böyle, eee, boş vakit geçirmek istiyorum. Hani, vardır ya, eskiden böyle annelerimiz babalarımız, hani, ne yapıyorduk bunlar yok. Ya, bir şey yapmıyorlardı, hani, eee, ben de bir şey yapmayayım. Belki de duvarı izliyorlardı, ne bileyim, çıkıp bahçede oturuyorlardı. Hani, hani, o tarz bir şeyden bahsediyorum ama, işte, o biraz da böyle, eee, hani, ayrılamaz bir parçası olduğu için artık böyle vücudumuzun, işte, o yeni bir dizi çıkıyor, ne bileyim, yeni bir, işte, takip ettiğim bir kanal varsa YouTube'da, a, yeni video gelmiş, izleyeyim. Eee, ya da ne bileyim, zaten dediğim gibi, işte, Instagram'da böyle böyle 1 saat, eee, vakit kaydırayım. Eee, var, hani, o o tarafta da hoşlanıyorum, eee, yani, ilgi alanlarım var, işte. Fotoğrafçılıkla bakıyorum, işte, ne bileyim, eee, komedi izliyorum, eee, film izliyorum. Hani, o tarafta da, hani, be beni doyuran şeyler de tabii ki oluyor bu tarafta ama, eee, he, üretkenlik, hani, şart değil tabii ki, hani. Eee, varsa öyle bir tavsiyen tabii ki de, hani, dinlerim, uygulamaya çalışırım ama benim dediğim için, hani, nasıl daha öyle bunları azaltabilirim aslında, hani, boş zamanımda kahve içmeye çıksam bile belki büyük ihtimalle telefonla oynayacağım <scoffs> gibi, hani, emm, hani, evden çıkamıyor değilim tabii ki. Hani de o tarafta, hani, bırakayım, sakin kalayım, ya, ne bileyim, etrafı izleyeyim, hani, o bağımlılığı aslında, hani, i her 3 saniyede bir, eee, <scoffs> elime almayayım, eee, aslında muhabbeti varsa gibi böyle. Hem de varsa bö güzel böyle boş vakit, böyle daha iyi değerlendirebilirsin aşağı, şunu da keyif alabilirsin dediğin bir şey varsa onu dinlemek isterim tabii.
Hı hı. Ha, anladım. Evet, evet. <chuckles> Evet, evet. Hı hı. Hı hı. E, tabii, hı hı. Doğru. Hıı. Hı hı. Anladım. Hımm, anladım, tabii, eee, gayet iyi anladım. Aslında, ımm, yani, şu anda birçok muhtemelen insanın aklından geçen, kimisinin itiraf ettiği, kimisinin senin gibi, kimisinin de hiç itiraf bile etmekten imtina duyduğu bir şeyden söz ediyorsun. Eee, vallahi bu böyle bir, hani, niyete kalkıştığın için öncelikle seni tebrik ederim. Umuyorum, sana, hani, birlikte bir şey bulabiliriz, bir şeyler bulabiliriz ya da en azından bunu fark edip buna niyet etmiş olman bile bir adım demektir. Eee, demek ki, eee, böyle bir isteğin var, niyetin var. Eee, şimdi o noktada, hani, şey gibi söyledin ya, “Ya, bizim annelerimiz babalarımız ne yapıyorlardı bu akıllı telefonlar ve dünyanın dört bir yanında yaşayan herkesin anlık paylaşımlarına o anda erişebilme imkânı yokken?” Hakikaten bu, ne bileyim, bundan herhâlde 30-40 sene önce böyle hayal bile edilemeyen bir şeyi yaşıyoruz şu anda. Eee, ne yapıyorlardı? Bir şöyle düşünelim. Eee, sana birkaç soru soracağım orada. Eee, sen yalnız mı yaşıyorsun yoksa, eee, ailen ya da, ııı, işte, ne bileyim, birileri var mı, eee, yaşadığın evde? Biraz, hani, ona göre de ya da, hani, eee, birlikte yaşadığın birileri varsa onlarla zaman geçiriyor musun? Bir bunu soracağım. Eee, 2'ncisi de, ımm, daha böyle dışarıda aktivitelerle, eee, ev dışı aktivitelerle ilişkin nasıl? Daha doğayla, ııı, ya da, işte, ne bileyim, spor yapma falan gibi aktivitelerle ilişkin nasıl, diye soracağım.
Değil mi? Teşekkür ederim. Hı hı. Değil mi? Doğru. Hı hı. Tamam. Emm, anladım. Yani, o tarafta aslında böyle paylaşımlı bir evde yaşıyorum. İşte, ııı, ben dâhil 6 kişiyiz. Iıı, hani, ııı, genel olarak böyle sohbet muhabbet, hani, görüyoruz, yemek yapıyoruz beraber falan dü denkleşince falan, hani, sohbet muhabbet durumu oluyor ama ama böyle çok dışarı çıkalım, beraber böyle, ııı, takılalım edelim hani, çok nadir oluyor evdekilerle. O o tarafta kafalar bazen u uyuşama uyuşamayabiliyor. Eee, a onun dışında normal, hani, okuldan arkadaşlarım var, işten arkadaşlarım var. Eee, hani, onlarla zaman geçiriyorum genel olarak. Eee, bir de böyle yapmayızdan hoşlandığım böyle bir aktivite, eee, ımm, genel olarak işte, ne bileyim, işte, arkadaşlarımla buluşmak, hani, o tarafta, hani, hiçbir şey üretkenlik, ııı, dışında, hani, üretken olmadığımız zamanlarda işte arkadaşlarımla buluşuyorum, 1-2 bir şey içiyoruz. Eee, eskiden yapıyordum, ııı, şu an böyle pek v ı vakit de değil üşeniyorum da belki de ya da belki, hani, eski şeyimi de kaybettim. Eee, fotoğraf çekiyordum, onu böyle yapmıyorum. Eee, belki, hani hani, ona da geri dönebilirim bilmiyorum, eee, nasıl olur ama, emm, ya, böyle şeyler genellikle, hani, çıkalım, ııı, bir şeyler izleyelim, ııı
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hımm. Anladım.
bir şeyler içelim, bir yere gidelim, eee, ya da, ne bileyim, işte, bir şey varsa, ımm, vardır ya böyle küçük böyle fuar demeyeceğim de e e işte, hani, meydanlarda böyle, hani, iş incik boncuk çat satan böyle, hani, işte aktiviteler, ı i eee, onlara gidiyoruz. Öyle şeyler yani.
Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım, eee, peki, şimdi sana burada şöyle bir şey soracağım. Eee, toplum yararına bir şey yapmakla ilgili, eee, yaklaşımın nasıl? Yani sivil toplum kuruluşları gibi kuruluşlarda gönüllü bir şeyler yapmakla, eee, senin, eee, ilişkin nasıldır, ııı, böyle bir şey yapmak ister misin?
Hımm. Hımm. Hiçbir ilişkim olmadı bu zamana kadar ama yapmak ister miyim? Iıı, isterim tabi. Neden olmasın yani o tarafta. Eğer hani gerçekten o sonucu görürsem, hani, yaptığım iyiliğin ya da o kurumun yaptığı iyiliğin gerçekten iyi bir kurumsa, onların aracılığıyla yapıyorsam ve bir etki gerçekten yaratılıyorsa tabii ki yapmak isterim yani o konuda. Ama işte o ilişkimin olmamasının sebebi de, işte, hani, doğru yere gidiyor mu? Hani vardır ya mesela, işte, ben, işte, 2 senedir yurt dışındayım. Türkiye'de, doğdum büyüdüm. Bir yardım yapıyorsun, e, yani, ııı, hani fiziksel olarak bir işte yerde çalışmasan bile, emm, bir yardım yapıyorsun diyelim. Sonra, işte, başka birinin cebinden çıkıyor, o oluyor, bu oluyor, aaa, gibi gibi yani. Hani, o tarafta hani, güven aslında biraz da. Tabii şu an, Avrupa'dayım daha hani güvenli daha i az yozlaşmış olabilir, eee, böyle kurumlar ama, ımm, <clears throat> o tarafta, işte, o çekinceler beni böyle, işte, şeylere uzak tuttu. Eee, ama n ne yapabilirim mesela? İşte, bir yere vermek için?
Hı hı. Anladım. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Çok haklısın. Anladım, çok haklısın bu endişende de haklısın, ııı, hani, eee, yadırganacak bir endişe de değil, çünkü gerçekten, eee, bir yere bir yardım yapıyorsun, bir destek veriyorsun, 3 ay sonra bir şey duyuyorsun ve hayal kırıklığına uğruyorsun. E, dolayısıyla bunda haklısın ama aynı zamanda, hiç adı kirlenmemiş, çok kurumsal anlamda, ııı, dünya çapında çalışan uluslararası sivil toplum örgütleri de var ve gönüllülük tabanı üstünde çalışıyor birçoğu. Eee, biraz orada, sana şöyle bir şey soracağım: Senin bu hayatta, hani, dünya ile ilgili, eee, bu tip alanlarda, yani sivil toplum kuruluşları alanında, senin ilgini çeken konular ne? Yani bu, mesela kültür sanat alanında üretimler yapan sivil toplum kuruluşları olabilir, çocuklara, ııı, ve sağlığa, ııı, yardımcı olan ııı, lar olabilir, göçmenler olabilir, yaşlılar olabilir, eee, işte, yoksulluk olabilir, eee, ne bileyim çevre hareketleri olabilir gibi gibi. Senin ilgini çeken bunlar ya da başka bir şey var mı? Eee, ya, ben aslında şu konu benim çok ilgimi çekiyor dediğin, eee, hani, hem, eee, senin dünyana da girmiş olan hem de o dünyada senin de bir şey üretebileceğin bir alan bulalım istersen, ne dersin?
Ne o? Do Tamam. N anladım. O olur aslında, yani, o tarafta ne yapabilirim? İşte, ne bileyim, hani, ııı, daha, eee, finansal olarak daha, eee, kötü, işte, yetim çocuklar olabilir belki. Eee, işte, kanserli çocuklar olabilir. Onlara, işte, hani, iş yapıyorlar ya, gittiğimde, işte, moral, destek beraber dışarı çıkıp, hani, onlar olabilir. Eee, başka, e, yaşlılar olabilir, huzurevleri olabilir belki o tarafta, hani, eee, çünkü o tarafta da böyle bir yalnızlık, ııı, söz konusu, hani. Bakımı ve, hani, finansı geçiyorum. ama tabii, genelde yalnız hissetti eee, ettikleri için belki, hani, ne bileyim, a a annesiyle pardon, ımm, işte, çocuklarıyla olan ilişkisi farklıdır, ziyaret etmiyorlardır, odur, budur. Falan filan, öyle şeyler genellikle ilgimi çekiyor. Eee, hatta şeyi hatırlıyorum, mesela küçükken mesela şey vardı, eee, bilmiyorum hatırlar mısın ama darülaceze vardı. Eee, hem, işte, aaa, birkaç kere, böyle, annem veya babamla gitmiştik böyle işte, iii, işte, çiçek, çikolata falan, böyle, almıştık. Bir de okulla da, böyle, 1-2 kere k falan gittik falan. O çok hoşuma gitmişti aslında, yani, hani. Şimdi ha şimdi hatırladım bö sen deyince, seninle konuşurken. Aslında öyle bir şeyi yapabilirim. Eee, tabii bilmiyorum, İspanya'da ne kadar, böyle, yaşlılarla İspanyolca konuşabilirim böyle Katalan Katalan, eee, teyzelerle, aaa, amcalarla ama, eee, anlaşırız herhâlde bilmiyorum, belki de onlar da biliyordur, yani.
Hımm. Evet. I hı. Evet. Hı hı. Evet. Evet, hı hı. Hı hı. Evet. Evet. <chuckles> Hımm. İ y yani, ş Evet, biraz şimdi, hani, o alanda bir araştırma yaparsan eğer sadece, hani, İspanyolca olmasına yani dilini kullanman da şart değil o noktada, eee, yaşadığın ülkenin. Çünkü aslına bakarsan sana bu dijital ekranlardan ve bu tip tetikleyicilerden, dikkat dağıtıcılardan kendini uzak tutabilmen için, seni hem zihnen hem bedenen meşgul edecek bir faaliyet yaratmaya çalıştım, bulmaya çalıştım aslına bakarsan. Dolayısıyla, yani, eee, her sivil toplum kuruluşunun fiziken de insan gücüne ihtiyacı oluyor. Bu şu bile olabiliyor yani, eee, atıyorum, işte, o o gün oraya gelecek olan, işte, birtakım mallar var ve b bu bu malların, eee, tasnif edilmesi gibi. Yani hiç dile ihtiyaç duymayacağın, sadece fiziksel olarak orada yer alıp bi bir şeyi bir yerden bir yere koyacak insan gücüne bile ihtiyaç olabiliyor. Eee, bu da demek oluyor ki aslında o süre boyunca o, hani, eee, ekranlara bağlı kalmayacaksın ve, eee, hem duygusal olarak da seni tatmin eden bir şeyin içerisinde yer alacaksın hem de fiziksel olarak da kendini meşgul edeceksin. Eee, biraz, böyle, hani, o alanda yaşadığın ülkede kimler ne yapıyor? En güvenilir sivil toplum kuruluşları neler? Yapay zekâdan da belki destek alarak, eee, en seni tatmin edecek, eee, seni memnun edecek, eee, araştırmayı yapıp, eee, böyle bir başvuruda bulunmak kulağına nasıl geliyor?
Tabii. U haklısın. Evet. Aynen öyle. Hı hı. Tamam. Iıı, harika geliyor aslında, yani, o tarafta bayağı farklı bir kapı da açtın aslında. Bir ben, hani, gideyim bir araştırayım belki, hani, eee, yabancı arkadaşım, burada yaşayan arkadaşlarımı da uzun süredir, eee, yaşayan yerellere de sorayım, eee, ama çok teşekkür ederim. Yani, çok böyle, eee, güzel tavsiyeler verdin aslında böyle kendimde, böyle, eee, bir ampul yaktı kafamda. Böyle, eee, güzel kafa açıcı bir konuşma oldu. Ben çok teşekkür ederim sana.
Hı hı. Çok sevindim memnun kalmana. Umuyorum en kısa zamanda tam olarak hayal ettiğin gibi, eee, zamanını senin için daha verimli geçirecek bir faaliyet bulabilirsin.
Imm, umarım. Görüşürüz, kendine iyi bak.
Sağol, hoşçakal.